Exactement! C'est vrai qu'après, heu, en habitant dans des capitales tout ça, je vraiment je je me suis rendue compte à quel point j'avais de la chance, heu, d'avoir grandi à la campagne et j'ai plein de souvenirs, heu, de mon enfance où, par exemple, heu, quand c'était le printemps, quand c'était, heu, juste la fin de l'hiver, le début de printemps, il y avait les 1res, heu, violettes, ça s'appelle c'est des petites fleurs, heu, toutes petites qui sont soit violettes, soit blanches, soit violettes foncées et qui ont une odeur vraiment, heu, c'est très, très forte en fait et heu, quand
Eh ouais. Mmh mh. D'accord, ouais. Du coup ça t c c'est un souvenir que, heu, qui te marque aujourd'hui, tu te souviens très, très bien de ces fleurs justement qui arrivaient au printemps?
Oui parce que pour nous c'est c en fait ça signifiait, heu, la fin de l'hiver et heu, c'était les 1res v heu, fleurs de printemps qui sortaient et du coup ça donnait, heu, un peu parce que les hivers étaient quand même très froids, heu, là où j'ai grandi et vraiment moi c'était pas une période que j'aimais beaucoup même si heu, c'est vrai qu'on faisait du ski, bon voilà on faisait des bonhommes de neige quand il y avait la neige, mais quand même, heu, moi j'ai toujours ouais j'ai toujours adoré le printemps ouais c'est ça, un peu plus de chaleur, un peu plus de fleurs. Je pense que ma saison préférée, c'est l'été et du coup le printemps c'était un peu l'annonce qu'on se rapprochait enfin de
Ah oui. OK. Et c'était pas t'étais plus, heu, team, heu, soleil. <chuckles> Ouais. <chuckles> On se rapprochait de ta saison préférée, quoi. <chuckles>
Exactement et heu, mais sinon j'ai voilà plein de plein de souvenirs aussi de des cerisiers. J'avais ma grand-mère qui habitait pas très loin de ma maison, heu, à 500 m à peu près et elle, elle avait un grand champ a plein de cerisiers donc heu, pareil, heu, l'époque où en fait on peut aller ramasser et manger des cerises dans les arbres, ça c'est aussi un
Mmh. Ah ouais directement dans l'arbre, ouais, forcément pour un enfant en plus, c'est encore mieux, ouais.
Ouais.

Oui, ben, il y avait un petit ruisseau, en fait, entre ma maison et la maison de ma grand-mère. Il y avait un petit ruisseau. Et c'est vrai que là, moi, j'allais souvent. Heu, je me rappelle de remonter le ruisseau. Je faisais des espèces d'expédition d'aventurière, tu vois? <chuckles> Je je mettais des bottes en plastique, je remontais le ruisseau. Et ça, donc c'était plutôt au printemps. Il y avait jamais vraiment beaucoup, beaucoup d'eau. Mais heu, plusieurs fois, en passant, en fait, heu, j'ai croisé, heu, des serpents. Donc ça ouais, ça me faisait super peur. Ouais, ouais, j'avais trop peur des serpents, en fait. J'av mais presque une phobie parce que j'avais peur des serpents, heu, n'importe où, heu, même dans des endroits où c'était sûr qu'il y en avait pas. Mais je pense qu'on m'avait
Ah c'est génial. <laughs> Ouais. Ah oui, quand même. <chuckles> Et tu en avais peur quand tu étais petite? Ouais. <chuckles> Ah ouais? Ah oui, tu avais peur qu'ils soient là, quoi.
on m'avait tellement dit de faire attention aux serpents que je pensais que, bah ils allaient apparaître de partout et heu, c'est
Ah bah oui, forcément, en tant que Eh oui! En tant que parent, heu, quand il y a la nature à côté, qu'il y a ton enfant en plus qui aime bien faire des sortes d'aventures, comme tu disais, bah, il vaut mieux essayer de le prévenir que ça peut être dangereux, quoi. <chuckles>
Mmh. C'est vrai. Mais du coup, heu, parce qu'en fait il y avait quand même des des histoires, heu, enfin voilà, de gens qui s'étaient faits piquer par des vipères. Ça p ça peut être très dangereux, voire mettre, heu, la vie en danger si on prend pas, heu, comment dire, heu, si on n'arrive pas à trouver des secours à à temps ou si on a un aspi-vipère. Parce qu'il y a quand même, heu, des choses qui s'appellent des aspi-vipères. Mais évidemment, il faut l'avoir sur soi au moment où la vipère, heu <chuckles> Exactement. Ça, c'est des choses que les gens ils emmènent en randonnée, voilà, au cas où. Mais bon, quand on se promène un peu comme ça, heu, on n'a pas trop ça. Mais j'ai jamais eu de problème. En fait, ce que je me suis rendu compte par la suite, c'est que, beh les serpents, dès qu'ils entendent du bruit, ils partent. Heu, c'est pas des cobras qui vont nous sauter dessus, heu, pour nous attaquer, en fait. Donc heu, faut
Mmh. Les bonnes précautions. Mmh. Oui, ce qui est pas forcément le cas. <chuckles> Ouais. Et oui, oui, en plus, il aime pas les vibrations sur le sol, en plus. Donc heu, quand tu marches, bah et ça ça fait peur, heu, bien sûr
Exactement. Voilà, des serpents
Et tu te souviens des des, heu, des vipères en précisément? Est-ce que tu tu penses qu'il y avait d'autres serpents ou pas?